Alors moi, souvent, c'est avec un casque, avec des écouteurs, heu, ça parce que je parfois, je vais pou je vais réviser dans une bibliothèque ou dans un café, donc heu, c'est obligatoire et même quand je suis chez moi, je préfère quand même le faire avec les écouteurs et heu, avec un son qui est alors, qui est pas très fort, j'ai heu, j'ai pas envie que ça me déconcentre trop, il faut quand même que je puisse être 100 % concentré sur ce que je fais, il faut que ça un petit peu, que ça m'accompagne, mais il faut pas que ça prenne non plus trop de place, donc heu, avec un son qui est heu, assez, heu, assez fort pour que je puisse en-entendre, heu, correctement la musique, mais pas, heu, pas non plus des volumes trop élevés, heu, ça ça reste quand même un un outil pour se concentrer, c'est pas, heu, j'ai envie de dire quand je la enfin, je suis pas forcément là uniquement que pour écouter de la musique, quoi, c'est vraiment, heu, un c'est, heu
Ah, oui! Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, c'est s Ouais ouais, c'est un équilibre à trouver qui est pas simple d'ailleurs. C'est vrai que parfois, heu, ça m'est arrivé aussi. Tu tu mets un niveau sonore, heu et la musique prend le pas sur, heu, sur ta concentration, tu baisses et du coup, tu en tu fais plus attention à la musique, alors tu relèves la musique, enfin, moi, je sais que des fois, je mets du temps à trouver le bon équilibre, heu, dans tout ça. Mais par contre, heu heu, pardon, veux tu voulais dire quoi?
Et Oui, c'est sur!